Enfim.
É, pode ser, e você acha que essa conversa, ela é é, assim, super direta mesmo? Do tipo, eu primeiro coloco, hã, enfim, eu eu falo que eu gostaria de conversar com ela, que eu gosto de trabalhar lá, e que eu tenho me superado nas m nas expectativas, como ela mesmo disse. E que por isso, eu espero o que, uma retribuição financeira? Do tipo, eu gostaria de ter um aumento de salário. Eu nem sei que palavras usar, sabe, pra não parecer muito, não sei, acho que
Uhum, que você está impondo. É é importante que você não esteja, eh eh, não passe um tom, digamos assim, de ameaça, que ela se sinta
É, isso. É, do tipo, "Ah, senão eu vou embora", porque não não é o caso. E também não passar que eu estou insatisfeita, porque não é verdade. Eu estou satisfeita, gostaria de ficar e acho que cabe um aumento salarial, devido ao meu desempenho, ou basicamente.
É isso, você mesma está está elaborando bem, está vendo é, você está está vendo o que não falar, eu acho que é mais importante do que o que falar.
É, eu já estou aqui pensando <chuckles> junto, que que eu vou falar. É, o que não falar. Tenho medo de soar muito, né, eh, como se fosse aquela coisa meio revoltada, sabe, "Ah, então, eu estou fazendo tudo isso e acho que eu ganho pouco", isso daí não, né, é uma abordagem um pouco agressiva, assim, né.
Sim, pode pode deixar a pessoa um pouco acuada, e aí também
É, e ela é uma pessoa ela não é uma che ela é uma pessoa mais, assim, passiva sabe, a minha chefe. Ela não é
Você acha que ela é m ela é mais introvertida ou extrovertida. Mais introvertida.
Isso, é, ela é mais introvertida, ela é mais, assim, ah, boazinha, sabe, é uma pessoa boazinha. Acho que por isso que inclusive ela deu os aumentos para as outras meninas, porque as meninas são bem assertivas. Só que eu também não sou tão assertiva, sou um pouco, mas não não nesse sentido de pedir, eu não gosto de pedir nada, então, por isso que eu estou um pouquinho desconfortável, sabe, nessa situação.
Uhum.